Ciao, oggi volevo chiederti: come festeggiate voi le le ricorrenze tradizionali in famiglia, so solitamente?
Allora, guarda, ehm, la mia ricorrenza principale probabilmente è il Natale. Vabbè, anche la Pasqua, però io amo il Natale da morire. Mi piace tantissimo e, mhmm, probabilmente è stato un po' influenzato anche dalla parte della mia famiglia, dalla parte di mio padre, che è tedesca e, mhmm, quindi noi, quando eravamo piccole, fino a più o meno ai 12 anni, cioè, prima che i miei genitori poi, effettivamente, si separassero, noi andavamo in Germania a festeggiare, ehm, il Natale. Poi, vabbè, in Germania, soprattutto all'estremo nord, dove abita mia nonna, mhmm, si tende a festeggiare molto di più la vigilia rispetto effettivamente al Natale e mhmm
Oi. Sì. Mh-mh. Quindi la notte di Natale.
eh, sì, sì, mhmm, la no
La la Wei Weinach Weinach Weinach
Weihnachten. <chuckles> Esatto, esatto, sì, sì, la notte del del 24 e, mhmm, vabbè, cosa fantastica della Germania: la neve. C'ha io mi ricordo dei Natali innevati clamorosi, come da me, che io abito in Romagna, non se ne vede neanche uno, cioè
Weinachten, okay. Okay. Okay. <laughs> <laughs> È vero, ora sa proprio di di di Natale, proprio di nord, no? Di Babbo Natale, di raggio
neanche col binocolo. Esatto! Esatto, esatto. Di Nord, proprio Nord e poi mi rico
Sì. Ma pur anche le abitazioni, no, sono tipiche, insomma, particolari, eh.
Sì! Sì, sì, sì, sì. Io mi ricordo che la casa di mia nonna, poi, ehm, da fuori sembrava una casetta, ehm, non esageratamente grande, perché era una cas era la casa dei suoi genitori, quindi degli anni 20, degli anni 10, del 1900, quindi <chuckles> ehm, una casa molto storica, ma, in realtà, quando tu entravi, era una casa a 4 piani, era enorme. Io non so come facessero a non vedersi da fuori. Però era una cosa stranissima e
Sì? Sì. È a 4 pian cioè, nel senso, da fuori sembrava piccolina e poi dentro, ehm, ehm, cioè, in altezza era fatta 'sta casa.
Ma no! Ma no, assolutamente. Cioè, da fuori sembrava una casetta a 2 piani, ma neanche, cioè, poteva sembrarti quasi a 1 piano, ma, in realtà, quando tu entravi, mhmm, in casa, c'era tutta la parte sottoterra della taverna, il primo piano, quindi, ehm, quello con, mhmm, salotto enorme, gigantesco, cucina enorme, ehm, bagno di servizio e poi la la porta-finestra che dava al giardino. Ehm, salivi le scale e c'erano 1 ca 2 camere matrimoniali con 2 bagni e 1 stanza di servizio per la stireria e poi c'era 1 scala a chiocciola che andava nel sottotetto dove c'era un'altra camera matrimoniale, tipo soppalcata, con un altro salottino.
Sì. Sì. Okay. Ah-ah. Sì. Addirittura? Una mansarda, praticamente la la casa che. Ah, okay.
Sì, tipo una mansarda. E io non so come da fuori facesse a non vedersi 'sta cosa, però era una cosa assurda. Poi, era piena di edera la casa. Mia nonna l'aveva fatta rivestire talmente in edera, ehm, rampicante, quindi era tutta verde. <snorts> Mi piaceva un sacco quando era innevata perché sembrava la casina degli gnomi, tutta piena di neve. <giggles>
Ah-ah. <laughs> Forte forte fort Invece, come si svolgeva, quindi, la, mhmm, ehm, la notte di Natale? Cioè, innanzitutto, volevo sapere, ehm, essendo, insomma, che ci sono un po' questi stereotipi, no, della del fatto di, mhmm
Era bellissima! Esatto, poi
de de de della gente del Nord, soprattutto in Germania, anche se io n ho ho per esperienza personale, ho vissuto ben diverse la la situazione, però, non lo so, la nonna della Germania, com’era nei tuoi confronti? Nel senso, tu trovavi la classica nonna affettuosa con i bambini? Poi, col fatto pure che comunque non vi vedevate spesso, credo, essendo tu cresciuta in Italia.
Mh-mh. Allora, noi ci vedevamo, mhmm, ci vedevamo, tipo, quelle 3 volte l'anno. Ehm, mia nonna, ehm, poi, ehm, diciamo che, non e non adorava i bambini, assolutamente. Poi, fortunatamente, io ero buonissima, quindi, mhmm, non facevo capricci, non facevo casini e, quindi, non gli davo fastidio, ecco, non la urtavo, però mia nonna non ha mai amato i bambini, ehm, diciamo più che altro in e
Sì. Mh-mh. Ok. Ah! Ok. Quindi, diciamo, ehm, ha ha un po' apparteneva a quegli stereotipi, diciamo.
Sì, sì, sì, assolutamente, però, ehm
Quindi non non andavi là e trovavi la nonna, ehm, la nonnina che tutti sperano. Quella affettuosa, si abbracciano i bambin no, no, no, an
No. No, no, non era una che <chuckles> no, no, non era una che ti abbracciava. Ehm, mi ricordo che ehm, vabbè, poi lei ha vissuto anche 20 anni in Italia perché è stato sposata, per un periodo, con un italiano, quindi, mhmm, si era un po' anche ammorbidita come atteggiamenti, rispetto a un a un tedesco, ecco, che no ha mai vissuto in Italia o nei paesi un po' più caldi come cultura. <chuckles> Quindi, mhmm, mi ricordo che, il giorno della vigilia, verso pomeriggio tipo, andavamo a pattinare sui laghi e sui fiumi, vicino a casa sua. Ehm, lei abitava i una grande città, però era piena di verde e mhmm
Okay. Ah! Okay. Ah! Eh, beh! Sì, sì. Ma ma ma scusami, a pattinare anche sui fiumi?
Sì! Sì, sì, perché la tempera
Pure i fiumi ghiacciavano?
Certo, sì. La temperatura era talmente bassa che erano, mhmm, belli spessi come lastri di ghiaccio e, mhmm, en e tutta la gente, durante le festività, si riuniva a pattinare bellissimo su questo lago enorme, tutto ghiacciato, circondato dal bosco, era proprio magico! Quindi noi il pomeriggio lo passavamo lì a pattinare e, la sera si faceva la classica cena della vigilia, visto che il pranzo di Natale mia nonna non lo viveva, quindi praticamente noi festeggiavamo solo a vigilia e quelle classiche, mhmm, cose tipiche tedesche, nel senso, antipasti con, non so, i paté di cacciagione, le patate tedesche, quelle con la buccia piccoline, col burro tedesco, che è molto più buono di quello italiano, come mia nonna sottolinea sempre <chuckles> e, mhmm, un po' di formaggi, la carne, proprio come secondo di cacciagione, quindi, non so: cinghiale, capriolo, lepre, cervo, quel genere lì, ehm, sempre le erbette, i funghi, tipo i finferli. Ehm, come dolce lo strudel col gelato alla vaniglia. Quindi la cena, più o meno, era composta da queste variabili, ecco.
Oh-oh, madon Caspita! Mh-mh. Sì. Beh ehm <chuckles> Sì. Okay. E in quanto tempo si svolgeva, solitamente, la cena? Cioè, i voi aspettavate tipo la mezzanotte, la nascita di Gesù o l'arrivo di Babbo Natale, come, diciamo, la classica come la passiamo noi? Oppure
Allora, ehm, da mia nonna, ma in genere la nostra famiglia non è mai stata religiosa, quindi noi non vedevamo il valore simbolico. A me piaceva solamente il Natale per le decorazioni e i regali, esatto.
Ah, okay, okay, quindi non c'era, diciamo, la nascita di Gesù, in quel caso. Ma neanche l'arrivo di Babbo Natale?
No, no, assolutamente, mia nonna No, no, Babbo Natale sì, assolutamente, anzi.
Okay. E si aspettava la mezzanotte oppure, tipo, si fi fi finiva di cenare? Non lo so, quanto tempo durava, solitamente, una la la cena di Natale?
Allora, mi ricordo che, vabbè, ehm, noi in Germania mangiavamo sempre molto presto. La cena iniziava, alla peggio, alle 6 e, mhmm, dalle 6 di sera, fino, secondo me, alle 8, le 8 e mezza, poi dopo ci mettevamo a guardare, mhmm, tutti i film di Natale, ehm, nell'aspettare, appunto, Babbo Natale che mia nonna aveva incarnato in questo suo amico che era un attore di professione. Ehm, aveva il costume fatto benissimo e lui, verso le 11, mezzanotte, veniva alla porta a bussare c noi gli davamo il latte coi biscotti e lui ci dava i regali.
Ah! Quindi è un periodo. Sì. Okay. Mh. Ah, bello! <chuckles> Carina 'sta cosa. Bella!
Esatto. Sì, sì, poi diciamo che, all'inizio, quando ero proprio piccola, piccola, lo odiavo perché pensavo mi volesse portare via, quindi urlavo, strillavo, esatto. Sì, m
<laughs> A rapire <laughs> Vabbè, classico dei bambini. Di solito capi c’è sempre un bambino o una bambina che, quando vede qualche Babbo Natale inizia p piuttosto, no, che abbracciarsi o avvicinarsi, a strillare, a gridare, a piangere dispera <laughs>
Eh, esatto, esatto, sì, sì. <chuckles> Ero terrorizzata, poi dopo, diciamo che, col tempo, quando ero un filino più grande, invece, non vedevo l'ora che arrivasse perché sapevo che mi portava i regali, quindi esatto, esatto, quindi praticamente gli lanciavo il pacco di biscotti, il latte fra un po' lo rovesciavo per terra però mi fiondavo sui regali. <giggles>
<chuckles> Eh, beh, perché portava i regali, eh. Eh, certo. <laughs> <chuckles> Senti una cosa: e e hai detto che vi restavate a guardare dei film, no? Mhmm, immagino insomma, tante ore son tante ore, ma, e ehm, non non usavate, tipo, come si usa anche da noi, qualche gioco, tipo la tombola o qualche altro gioco di società, per passare il tempo?
Mh-mh. Allora, mia nonna aveva dei giochi da tavola molto diver mhmm, o almeno, lì per lì, che mi divertivano, però, sinceramente i nomi non me li ricordo. Mi ricordo dei giochi, tipo quelle pedine da mandare avanti col dado, oppure quei giochi dove devi mettere in fila un tot di cerchietti, in questa cosa dove li butti giù e devi metterli in fila, senza che l'altro, mhmm, ti impedisca di fare, non so, 6 in fila, una roba del genere. Ehm, adesso non mi viene in mente il nome del gioco.
Mh. Okay. Mh-mh. Va bene, comunque sì, ci sono tanti gioc comunque s si usava pure là, insomma usa uhm, de de dei giochi che che che co coinvolgevano un po’ tutti per dare, diciamo, quella quell’atmosfera di gioco in famiglia, no? Di di di distensione, di
Sì, sì, sì. Qualche giochino Esatto, sì, sì, qualche giochino, diciamo, lo facevamo anche noi, ma io la cosa che preferivo in assoluto dei Natali in Germania erano i mercatini di Natale, cioè
Eh, beh. <chuckles>
Bellissimi, bellissimi. <chuckles> Io
Fanno sentire proprio l’aria natalizia, lì no, uei posti.
Sì, anche perché mia nonna addobbava tantissimo la casa e, infatti, un po' questa tradizione l'abbiam presa anche in Italia, cioè, per dirti, io ho fatto l'albero di Natale a metà novembre già già pronto e lo terrò fino a febbraio. <chuckles>
Eh. Okay.
Quindi, mhmm, diciamo, mi piace molto la casa decorata, prendiamo mhmm, noi abbiam preso tutte le decorazioni, ehm, in Germania o comunque nei mercatini del nord che son tutte fatte a mano, molto belle e negli anni ne abbiam collezionate davvero, davvero tantissime e mhmm, e niente le usiamo tuttora per decorare <chuckles> la casa, diciamo, durante questi anni e gli anni a venire e, mhmm, de devo dire che un'altra tradizione che mi piaceva molto tedesca, era quella che riguardava la Pasqua. Ehm, bellissima perché c'era la caccia alle uova di Pasqua. Io mi ricordo che in Italia mio pa
Ce eh. Bello. Ma sempre da tua nonna, sempre in quella casa, giusto? Era da a casa di tua nonna. Okay.
Allora, s s sì, quando eravam piccoline, però, tipo dagli 11 anni in poi, che dopo la Pasqua la facevamo comunque in Italia, ehm, mio babbo aveva mantre mhmm, aveva mantenuto una tradizione, cioè, lui la all'alba del giorno di Pasqua aveva queste belle sport della Conad, piene, stra piene di cioccolatini, caramelle, chi più ne ha più ne metta, e, mhmm, aveva questi segnaposto a forma di orsetto, uovo di Pasqua, con un bel batecco da piantare nella terra e lui si metteva in tutto il giardino, mhmm, a cercare degli angoli nascosti dove, mhmm, mettere questi mucchietti di dolci, ehm, con questo bel segnaposto in vista per segnalare appunto il bottino e, mhmm, mi ricordo che io e mia sorella ci mettevamo tipo 2 ore e mezza, eh, a tirare su tutti questi dolci sì, perché non si vedevano. Cioè lui noi abbiamo in Italia un giardino molto grande, abitando in campagna, e lui si ingegnava per metterli proprio nei posti più nascosti possibili, ma è capitato molte volte che, mhmm, non non li trovassimo tutti perché lui poi si dimenticava anche dove li aveva messi.
Sì. Ah-ah. Sì. Ah, sì? Ah-ah, eh, ah, beh. <laughs>
Esatto e quindi, magari, risbucavano fuori, dopo un paio di mesi, in bocca ai nostri cani, qualche cartaccia di cioccolatino
Addirittura? Ah, quindi perché poi proprio, ehm, la la l'avetate dimentica non sapeva neanche se ce n'erano altri sotterrati oppure no.
Esatto, esatto. Perché erano tutti sparsi e ben nascosti e, quindi, magari, con le piogge, si scioglieva il cioccolato e rimanevan le cartacce colorate. <giggles>
Mh. Eh. <laughs> Eh vabbè, e comunque questa era era un'altra tradizione, insomma, che ti ti ti ti simpatica. Anche perché comunque è vero che, somma, ehm, in Germania ci sono, mhmm, soprattutto per, uhm, queste tradizioni che tuttora sono risentite, anche. Noi ce ne accorgiamo anche nei supermercati qui, no? Ci sono dei supermercati, per esempio, ehm, la la la Lidl, mi viene in mente dove, ehm, ci sono un sacco di cose che vengono dalla Germania che rispecchiano, ehm, proprio questa tradizione del Natale, della Pasqua, no? Ehm, mi vengono in mente i Babbo Natale di di cioccolato. Ehm, o quelli di ze pan di zenzero. I pan di zenzero, sì, con con la cannella, no? Che si sente molto, là viene usata molto la cannella. Come anche, per esempio, di Pasqua, le mhmm, oltre alle uova, le le le coniglietti, loro usano molto i coniglietti.
Sì. Certo! Sì, erano i cuori di pan di zenzero. Esatto. Sì, sì, sì. Sì, sì, ma m Sì! I coniglietti, coniglietti, buonissimi, anche della Lindt che faceva i coniglietti, cioè, ma no tant abbiamo mangiato tante di quelle caramelle, tanto di quel cioccolato, veramente, da uscire dalle orecchie. <chuckles> Mhmm, però dai, tradizioni belle, che comunque noi ah, ovviamente non facciam più la caccia alle uova di Pasqua. Io ho 24 anni ormai, però, mhmm, son rimaste nella memoria e, magari, si repri replicheranno un giorno, se avremo dei figli oppure no, chi lo sa.
Sì. <chuckles> <laughs> Eh, vabbè. <chuckles> Dei figli, una famiglia, certo, è bello da da portare avanti, insomma. Tutte le tradizioni son di di famiglia, no? Certo. Soprattutto poi, ehm, che che fanno gioia, no? Che creano gioia e creano piacere, alme
Esatto. Certo, certo, assolutamente, anzi, guarda io ti devo ringraziare per avermi ascoltato un po' in quello che è il racconto delle nostre tradi delle mie tradizioni di famiglia. Mi ha fatto molto piacere condividerle con te e son sempre chiacchierate, veramente, che mi fanno scaldare il cuore.
<chuckles> Assolutamente. Grazie a te per aver risposto alle mie domande e per avermi descritto un po' quest'aria <chuckles> di queste tradizioni i in Germania. Alla prossima.
<chuckles> A presto, ciao.